Şu anki işin, hayatını nasıl etkiledi?
Şimdiki işim, eee, çok enteresan farklı ülkelerin iş kültürleriyle ve yaşam kültürleriyle ilgili bilgi, eee, kazanmamı sağladı. Şu yüzden, eee, ben bir şirketin farklı ülkelerdeki çalışanlarına insan kaynakları desteği veriyor
A. Ne A, ne kadar güzel. Peki, eee, bu işe girmek için ne okumuştun? Yani, eee, üniversitede ne ne yaptın?
Aslında çok alakasız bir şey okudum ben bundan. Eee, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezunuyum ben.
Hımm. A. Evet. Oradan buraya <chuckles> nasıl oldu bu yolculuk?
Ih. Evet, çok enteresan gelişti. Ya, ben hep, böyle, sayısal zekâsı yüksek bir çocuktum. Eee, böyle, çocukluktan itibaren falan. E, üniversitede de çok bilincim yoktu. En yüksek puan alanlar, eee, bu mühendislikleri yazıyor diye, eee, ÖSS'de. O zaman ÖSS'ydi, ben de bu bölümü seçmiştim.
Hı hı. <chuckles> Doğru. Hı hı. Genel öyle bir algı vardı aslında daha çok, hani. Ya, iyi olan sayısala gitsin gibi. <chuckles>
Evet, hani, "Madem gidebiliyorum oraya, niye gitmeyeyim?" gibi bir bilinçsizlik hâli vardı. Tabii bunu okurken fark ettim ben ama çok geçti. Eee, sonra ben üniversitede okurken 3. sınıfta, eee, Çince öğrenmeye başlamıştım. Eee, onunla
Hıı. Anladım. A! Ne kadar güzel. <chuckles>
Evet, çok güzeldir gerçekten. Eee, bununla birlikte de ben zaten hedefim mezun olduktan sonra hem ben dile olan ilgimi tekrar görmüş oldum hem sözel bölümlere olan ilgimi keşfettim. Amacımı da ben üniversite biter bitmez Uzak Doğu'ya gideceğim. Orada birkaç sene yaşayacağım olarak belirlemiştim ve biter bitmez de burs kazandım. Tayvan'a yüksek lisans yapmaya gittim.
Hıı. A! Gerçekten çok güzel. Hani, Çince öğrenmen, Tayvan'a burs kazanman. Peki, na bu nasıl oldu? Biraz merak ettim açıkçası. Hani, bursu nasıl kazandın ve Tayvan'da ne yaptın?
Eee, bursu şöyle kazandım. İşte, Tayvan, eee, Ekonomik Misyonu diyeyim o elçilik olarak geçmiyor çünkü resmî olarak, ülke olarak tanımadığı için Türkiye, Çin'in baskısından dolayı birçok ülke tanımıyor. Eee, orada o misyonun açtığı bir k eee, başvurular vardı. Ben, eee, işte, 1 kişi dil öğrenmeye, 1 kişi lisans, 1 kişi yüksek lisans, 1 kişi doktoraya gönderiyorlardı. Eee, yüksek lisansa gönderdiklerinde ben hatta ilk yedektim ama asıl olan kişi vazgeçti gitmekten, ben onun yerine gitmiştim.
Hı hı. Hıı. A! Süper. <chuckles>
Hı hı.
A! Anladım. Yani, çok güzel.
Evet, böyle gelişti. Hı hı. Orada da sözel bir bölüm okudum gene. Dedim ya, hani, aslında sayısaldan biraz uzaklaşmak istiyordum. Orada etnoloji, etnografya tamamen sözel bir bölüm olan, eee, bu konuda yüksek lisans yaptım.
Hı hı. A! Anladım. Ne kadar güzel. Aslında tamam, üniversitede olmamış, daha sonra olmuş ama kendini keşfetmen, eee, sevdiğin şeye yönelmen gerçekten çok güzel olmuş. Peki, sonra, eee, bu master'ı yaptıktan sonra şu anki işine mi başladın?
Hı hı. Eee, yok, çok zaman aldı ondan sonra. Ben, eee, döndükten sonra hayalim, eee, turist rehberi olmaktı. Ben çünkü çocukluktan itibaren, daha on bir on iki Evet, çok eğlenceli. Çok severim insanları gezdirmeyi, gezi planını kendim oluşturmayı, araştırmayı, böyle, saat saat program yapıp onu ben daha rehber olmadan uygulardım, böyle, üniversitede AIESEC diye bir şey vardı gelen yabancıları falan. Evet, ben İzmir'de okudum. İşte, İzmir'de gelenleri mesela Efes Antik Şehri'ne, eee, götürürdüm. O onlara bilgi anlatırdım falan, böyle, severdim yani. Eee, orada hayalim buydu ama açılmadı. Iıı, bu, Kültür ve Turizm Bakanlığı kurslar açıyor, eee, ya da o zaman öyleydi. Yani, şimdi tezsiz yüksek lisansla yapabiliyorsun da o zaman öyle bir şey yoktu. Bekledim, bekledim olmayınca, eee, ben, eee, başka bir sektörde bir dış ticaret uzmanlığına gireyim, dedim.
<chuckles> Ne kadar Hı hı. A! Evet, evet. Hı hı. Hı hı. A! Anladım. Hıı. Peki, bir şey soracağım; hani, eee, yani, rehber olmak isteğinden dolayı o zamanlar bilmiyorum hiç denedin mi? Peki, mesela, en azından yarı zamanlı olarak bazen, işte, yabancıları, hani, yürüyüş, gezdirme yapılıyor ya, hani, İngilizcede, hani, walkative tour diyorlar. Gidiyorsun, işte, o ülkeye, o şehre. Ondan sonra 2-3 saatliğine mesela rehberler seni gezdiriyor. Hiç, hani, böyle, bir şey yaptın mı? Yoksa artık tamamen rehberlik sayfasını kapattın mı?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Kapatmadım. Rehberlik, sonradan, eee, ben kokart alabildim Türkiye'de. Eee, çün sonra da bir ticaret yaptım ben 5-6 sene. Sonra ayrıldım. "Benlik değilmiş" falan dedim, bir şirket de kurmuştuk böyle 3 ortak. Hisselerimi devrettim, sattım, ayrıldım falan işte. Dünya turundaydım en son, 6'ncı ayda Latin Amerika'dayken arkadaşım dedi, "Tezsiz yüksek lisans bölümleri açıldı Türkiye'de, tekrardan rehberliğin kapısı açıldı" dedi. Ben, apar topar o sınavı yakalamak için döndüm gezimden ve girdim. 1 sene bunu okudum. Eee, sonra üzerine staj gezisine katıldım falan, sınavlarını geçtim. Türkiye'de zaten benim kokartım var.
A! A,a. Tamam o zaman. <chuckles> Hı hı. Hı hı. O! Hıı. Ay, çok güzel. A! Anladım, anladım. Sen zaten profesyonelsin, hiç öyle şeylere <chuckles> gerek yok. Eee, peki, yani, eee, "Dünya turundaydım" dedin. Onun mesela bu, işte, işinde, en azından şu anda rehberlikteyiz daha, o işine katkıları oldu mu? Nerelere gittin? Ne yaptın?
Hı hı. Hı hı. Eee, illaki oldu. Bir ilk 3 ay Avrupa'da görmediğim yerleri, eee, gördüm. Sonra oradan Latin Amerika, Küba, Meksika, Honduras, Guatemala falan aşağı doğru gezdim. Zaten rehberlik biraz dünya görüşüyle Çok güzel, evet. Devam edemedim işte bu rehberlik sınavını yakalamak için. Yoksa oradan Kolombiya'dan falan Costa Rica'dan devam etmeyi düşünüyordum. Eee, ve bir rehber zaten dünya görüşü olması lazım, yabancı dili olması lazım. O anlamda faydası olmuştu bana.
Hı hı. E, çok güzel bir rota. Hı hı. Doğru. Evet, tabii ki. Tabii ki.
Hı hı. Sonra pandemi başladı ve kesildi rehberlik ve ben, eee, o sırada tabii rehberliğe devam edemedim Türkiye'de.
Pek Hıh. A. Hımm, ben de şimdi rehberlikten sonraki adımı soracaktım. Tabii, evet. Pan yaptığın iş bire bir bir iş olduğu için pandemi muhakkak, hani, onu kötü etkilemiştir ama sen herhâlde sanıyorum durmadın ve pandemide de <chuckles> kendini başka yönde geliştirdin galiba. Çünkü şu anki işin o zaman farklı. Sonrasında nasıl gelişti?
Hı hı. Evet. Şöyle gelişti, ben o sırada 2 sene falan zaten bekledim. Eee, o sırada ticaret yaptığım zamandaki şeyler, birikimlerim vardı. Hep onları cepten yedim. Yani, 2 sene boyunca cepten, arada şeyler oluyordu, emm, tercümanlık işleri çıkıyor. Çünkü o ara maske üretimi çok önemliydi. Herkes maske üretme makinesi almaya başlamıştı. Türkiye'de bu işe yatırım yapmak için ve o makinelerin kurulumu, kullanılması falan Çin'den geldiği için makineler, Çince tercüman ihtiyaçları oluyordu o sırada.
Hı hı. A! Vay be! Çok enteresan bir iş kolu. <chuckles> Anladım. Evet, onu da, eee, o yüzden yani, eee, freelancer denilen tarzda işler yaptın o zaman daha fazla.
Evet. Hı hı. Hı hı, doğru, o, k işte, günlük tercüme ücreti üzerinden, eee, onları alıyordum.
Hı hı. Ya, günlük, evet. Anladım.
Eee, o işleri yapıyordum ama çok da yetmiyordu yani. Hatta şey, sokağa çıkma yasaklarında, şey, eee, ben çıkabiliyordum. Çünkü bu maske üretimi olduğu için özel izin veriyordu. Hani, pandemi ile ilgili bir şey olduğu için falan.
A!
Arada koşturuyorum ama her gün çıkmıyordu bu işler. Tabii, çok cepten yemeye devam ediyordum yani ben o süre.
Anladım. Pandeminin de o zaman bir faydası olmuş maske üretimi ve Çinceye ihtiyaç. <chuckles> Peki <chuckles> Evet. Peki, şu anki mesleğine nasıl geldin öyleyse?
Olmaz olsun. <chuckles> Şu an yaptığım işe. Eee, sonra o sırada, işte, farklı seçenekler, eee, bakıyordum ben. Eee, o sırada bari bir, ııı, şeyy, eee, geleyim dedim. Şimdi ben, eee, Yunanistan'dayım. Eee, o sıra, evet güzel. Eee, öyle bir opsiyon vardı geldim, eee, burada. Hani, dedim ben, eee, pandemi bitene kadar biraz takılırım burada. Hiç bir de İzmirliyim ben. Yunanistan'a gelmeyi hiç düşünmemiştim. Yani, insan, böyle, dibindeki şeylere ilgi duymaz, ya. Hani, no e
Hımm. Ne kadar güzel. Hı hı. <chuckles> Evet, doğru. Benzer kültürler, benzer iklimler. <chuckles>
der falan. Bir de hep istediğimde giderim falan deyip hep daha uzak yerlere gitmeyi ister. Hâlbuki mesela Gürcistan'da da ben onu keşfettim. Çok güzel, çok özel bir ülke. Eee, ama eskiden, böyle, biraz tepeden bakıyorduk belki. Geldim ben dedim burada biraz takılırım, sonra geri dönerim falan, eee, geri dönmek istemedim. Bütün rehberler şu an Çince rehberler çok güzel iş yapıyorlar ama ben, eee, bir Türkiye'den çıktıktan sonra Türkiye'ye geri dönmeme isteği vardır ya, o bir daha o, ımm, kaçtı hiç, eee, dönmek istemezsin falan, o yüzden. E
Evet, evet. Doğru. Hımm. Evet, doğru. Artık evet, yaşadığın yere alışma ve, hani, tabii, zorluklar falan, hani, artık alışmışsın, oturtmuşsun, tabii. O yüzden daha zor bir karar dönmek. Evet, sonra kaldın, yani, Atina'da o zaman. A Atina demedin gerçi. Atina mı demiştin? Hah, tamam.
Hı hı. Hı hı, hı hı. At evet, evet. Hı hı. Atina'dayım. Yo, Atina'dayım. Yunanistan, dedim. Evet, bir yandan, eee, tam zamanlı olarak bu işimi bir şirketin, eee, insan kaynakları desteğini veriyorum, eee, farklı ülkelerdeki. Eee, burada işte Türkiye'nin dışında çok fazla ülke var. Bu, ımm, mesela İskandinav ülkeleri var. Iıı, Danimarka, Norveç, Finlandiya falan. Oraların çalışanlarına ya da, ımm, Doğu Avrupa ülkeleri var. Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Yunanistan bunların içerisinde ya da, ııı, Afrika ülkeleri falan var. Oralara, şey, destekte bulunuyorum, oranın çalışanlarına ve bana şöyle bir şey kattı. Her ülkenin kanunlarını öğrenmek zorundayım. Çünkü çalışanların hakkı ona göre değişiyor.
Hıh, tamam. Hı hı. Hı hı. A! Hı hı. Hıı. Anladım. Pek hı hı. A! Ne kadar güzel. Aslında kültürel bir şey de katmış, yani sana her ülkenin kanununu öğrenerek. Peki, mesela, şey, eee, bu yeni yaptığın işte, ha eee, İngilizce mi kullanıyorsun yoksa mesela Çince bilmen, bu da sana fayda sağlıyor mu?
Hı hı. Ya, Çinceyi aktif olarak bunda kullanmıyorum. İngilizce yapıyorum bu işimi ama, eee, Çinceyi de şöyle kullanıyorum. Eee, bunun haricinde rehberlik yapıyorum ben. Bu ülkede kokartlı olmasa da aslında dediğin o, mesela, yürüyüş turundan bahsetmiştim. Öyle bir şey değil. Eee, ama benim kendi bir hesabım var. Eee, Çinlilerin bir uygulaması var, oranın Instagram'ı gibi. Onlar mesela Instagram, Facebook kullanmaz, kendi uygulamaları kullanırlar ya da Türkiye'de rehber arkadaşlarım bana sürekli müşteri gönderiyorlar. Onları da Yunanistan, eee, çevresinde Meteora, Delphi, Santorini, eee, böyle gezdiriyorum Yunanistan çevresinde.
Hıı. A! <chuckles> Hı hı. Hı hı. A, çok iyi. Rehberlikten de kopmadın yani. <chuckles>
En çok onu seviyorum. <chuckles>
Çok güzel gerçekten. Hem Çinceden de kopmamış oldun hem, eee, rehberlikten de kopmamış oldun. Harika ama, eee, şu an yaptığın işi de seviyorsun anladığım kadarıyla.
Hı hı. Doğru. Evet, evet. Kesinlikle seviyorum. Eee, güzel bir iş. Eee, hem benim çok farklı ülkelerin, çalışma şartlarını, çalışma kültürlerini öğrenmemi sağlıyor. Mesela, İsveç'te, eee, Norveç'te bu annelik izni, babala babalara da, ııı, aktarılabiliyor gibi bir şey öğreniyorum, mesela.
Hı hı. A, ne kadar güzel! Yani, aktarılıyor derken, ikisi mesela aynı anda kullanabiliyor mu, yoksa anne artık iş hayatına başladığında, baba ondan kalan, ııı, işte, hakkını kullanıyor gibi mi?
Ha şöyle, anne zaten 16 hafta kullanması gerekiyor. Hamileliğin bir döneminde başlayıp bir döneminde bitiyor. Sonrasında, eee, çocuğun bakımını baba üstlenecekse, eee, anne çalışmaya devam ediyor. Bir resmî kurum var, oranın SGK'sı gibi düşün. Oraya bildiriyorsun sen, şirket olarak. Baba şey yapacak, diye. Oradan o onayı veriyor, diğer şirkete söylüyor. O şirket, babaya kullandırabiliyor. Mesela, böyle bir sistem
Hı hı. Hı hı. Evet. Vay be. Güzel bir hakmış, gerçekten. <chuckles> Mesela
Evet, evet, orada daha bir eşitlik kavramıyla yü yürüyor.
Aslında güz bayağı güzel bir iş, yani. Çok kültürel bir iş. Onların hakkını hani, bunları da öğrenerek aslında sana da uluslararası bir kültür katıyor, yani.
Hı hı. Hı hı. Evet, çok doğru. Bunun gibi farklı şeyler var. Mesela, aaa, Suudi Arabistan'da hac izni var, eee, Birleşik Arap Emirlikleri'nde de hac izni var, hem de ücretli, ücretleri veriliyor veya, işte, peygamberin doğum izni gibi mesela yıllık izinleri var ya da İskandinav ülkelerinde eğitim almak istiyorsan, eee, sorgusuz sualsiz ücretsiz izne çıkabiliyorsun. 6 ay ben eğitim alacağım, geri geleceğim diyebiliyorsun mesela. O da onların eğitime verdiği önemi gösteriyor.
Hıı. Hı hı. O, süper. Anladım. Yani, bunlar ba ııı, senin işinin pozitif yanları. Gerçekten sana kattığı bilgiler de çok iyi. Anladığım kadarıyla seviyorsun da. Ama mesela hiç, hani, eee, böyle, negatif yönü demeyeyim de, böyle, streslendiğin zaman, hani, eee, böyle, bir kriz anı öyle bir şeyler var mı peki?
Hı hı. Hı hı. Yani, kriz anında bazen yoğunluk olabiliyor. Iıı, o yoğunluk sırasında, ııı, çok bir de şu, yani, bütün ülkelerin kanunlarını öğrenmek çok kolay bir şey değil. Çünkü tek bir ülke olsa bunları ezberlersin, artık omurilikten yapmaya başlarsın. Eee, bir kontrol etmen gerekiyor her seferinde. Eee, orada bir aman hata yapmayayım. E, çünkü karıştırıyorsun o, bu ülkedeydi falan dediğim zamanlar oluyor.
Hıı. Doğru, evet, öyledir. Hı hı. Doğru, çok kapsamlı bayağı bir ülkeye bakıyorsun çünkü.
Evet, evet. O yüzden. Yani, bir yandan keyifli farklı ülkelerin kültürlerini görmek, emm, bir yandan da çok dikkatli olmayı gerektiriyor, böyle bir eksisi var diyebilirim.
Hımm. Eee, yoğun tempoda mı çalışıyorsun, peki? Ya, mesela bu iş sabah 9 akşam 6 gibi bir iş mi?
Evet, ııı, aynen, oz günde 8 saat çalıştığım. Öyle bir iş.
Hıı. Anladım. Eee, peki, eee, bu işte mesela, eee, şu anki iş, hani, ilk soruya dönersek senin hayatını nasıl etkiledi? Bu işte daha uzun süre kalmak ve kariyerini bunda ilerletmek mi istiyorsun? Yoksa, hani, başka planlar da var mı?
Hı hı. Hı hı. Yani, aslında olabilir. Eee, bu şekilde güzel ilerliyor. Tabii ki çok kural koymuyorum, böyle ilerlebilmeliyim ilerlememeliyim diye. Eee, bir yandan rehberliği de çok seviyorum ama dönmeyi planlamadığım için rehberlikte profesyonel bir, eee, kariyer çok, ııı, düşünmüyorum. Iıı, böyle, belli bir süre, o, geçtikten sonra daha rahatlıyor bu iş. O yüzden, bu işte şu an memnunum diyebilirim.
Hıı. O zaman belki de aslında hayatını, ııı, Yunanistan'a kurmanda etkili oldu bu iş, öyle mi? Hani, hayatını nasıl etkiledi sorusuna gelirsek. Artık dönmemeni kesinleştirdi gibi. <chuckles>
Hıı. Yani, evet, şu an ev olarak dönmek, yani, evet, yok, dönmek, Türkiye'ye gidince dönmek, o zaman buraya oluyor. Eve dönme hissi, Türkiye'deyken buraya döndüğümde oluyor.
Hımm. Anladım. Anladım. Çok güzel, gerçekten çok güzel şeyler yapmışsın. Hani, dolu dolu geçmiş, yani, gezilerin, dil öğrenmen. Eee, gerçekten tebrik ederim. Eee, çok güzel bir konuşmaydı. Çok teşekkür ederim.
Teşekkür ederim. Evet, keyifli bir sohbetti gerçekten. Su gibi aktı geçti, görüşürüz.
Görüşürüz. Kendine iyi bak.